Com certeza, com certeza. E é muito marcante, né, a comida do Brasil, talvez tenha essa questão, essa relação, de que você cresceu no Brasil. E acabou se adaptando, né, pode ser que seja, por conta disso, mas, a comida do Brasil, é muito boa e são muitas opções, né, que você tem, são muitas coisas boas.
Não é. Uhum. Sim. Exato. É uma variedade muito grande, de comida e de opções, realmente. Então, assim, independente, eu me lembro, que antes de de vir morar, eh, fora do país, eu tive a oportunidade, de de passar, por mais 2 lugares, antes de de vir pra cá, que foi a capital, né, de de lá da da Bahia, que foi Salvador, e morei também, no Rio de Janeiro. E nessas 2 oportunidades, eh, eu tive, eh, nesses 2 lugares, eu tive oportunidades imensas, de de de conhecer, eh, uma culinária maior, sabe, de provar pratos gostosos, eh, no Rio de Janeiro, mesmo, eu fui em um em um barzinho, que é um bar restaurante, eh, que fica em em uma montanha, até esqueci o nome do do lugar agora, depois, eu vou ver, se eu consigo me lembrar, mas, vendia pastel de feijão. Se nos
Uhum. Uhum. Sei. Certo. Uhum. Uhum. Entendi. Uhum. Sim. Ah, você foi você fo você foi no Rio, aí foi num lugar, bem legal, você ficava lá. Era um lugar turístico? Hã.
Exato, exato. <smacks lips> Acabei de me lembrar. Hum não, era em Santa Teresa.
Ah tá, tá. Uhum.
E era um um um um barzinho, meio que restaurante, que vendia feijoada, mas que, também ven vendia pastel de feijoada, pra mim, eu achei aquilo incrível. Eu nunca tinha provado, um pastel de feijoada antes.
Sim. Ah. Gostou?
Gostei, e era uma combinação, que eu também não imaginaria. Mas como foi proposto, ali, eu falei: "Não, vou provar já estou aqui." <chuckles> Então, provei, e achei muito bacana, essa combinação. <clicks tongue> Em Salvador, eu consegui provar, os melhores acarajés, que eu já provei na minha vida, foram feitos lá.
Sim. Hum, com certeza. Hã. Hum. Nossa, é muito típico de lá, né, é um prato do Nordeste. Uhum.
É muito típico. Exato, porque, eh, na verdade, tanto o acarajé, quanto até a moqueca, elas são de origem africana, eh, né, de matriz africana. E, eh, Salvador, eh, a Bahia na verdade, mas até Salvador, é a cidade, onde tem mais negros no país. Então, nós temos uma cultura, eh, herdada vinda do dos negros muito grande, vinda da África. Então, as comidas, têm muito sabor, eh, os acarajés, são muito bem feitos, sabe, são pessoas que sabem, eh eh, fazer e fazem, de gerações sabe. Então, é muito bacana, eh, provar, eh, e fazer parte.
Sim. Uhum. Olha. Uhum. Sim, sim. Sim. Sim, sim, legal. Ma